Eee, ben yaklaşık, eee, 1.5 ay önce, bir tane başka grup arkadaşımla, kendimi yakın hissettiğim, eee, öğretmenimizle konuştuk. Hani bunu nasıl çözebiliriz, nasıl yönetebiliriz? diye. Fakat oradan da çok fazla destek almadık. Eee, o kendisi bize bunu, eee, başka bir ofisle görüşmemiz gerektiğini söyledi. Ama biz o ofise gitmedik çok fazla işleri, eee, ciddileştirmemek için. Çünkü biz aslında sadece sözlü bir destek tarzı bir şey bekliyorduk. Böyle bir adım attık. Eee, ama tabii ben dediğim gibi, insan çok empatisi olan bir insanım. Yani insanlara karşı empati duyuyorum ve grup arkadaşlarımın da benim gibi hissettiğini hissetiğine inandığım için onları böyle bir duruma sokmak istemiyorum ve işte burada çok fazla tıkanıyorum.
Tamam. He hı. Evet. Tabii. He hı. Evet.